إمم.
ف كان كلّ دكتور بقى بيشيّلني الليلة بتاعته وكان شايفين إن أنا متخرّج دكتور جديد بقى وكده
آه، حبيبنا، تعالَ نعلّمك، ندرّبك.
آه، بالضبط، آه، آه <chuckles> والمشكلة كانوا بيسبوني لوحدي في الاستقبال <chuckles> وهُم يرُوحوا العيادات بتاعتهم، فقُلت: "يا نهار أبيض! طَب ما أنتم يعني ف" كنت أنا يعني ودكتورة تانية كده كمان متخرّجة جديدة برضه، غلبانة كده، تمام، برضه هي بتقول لي: "أنا أعمل إيه؟" وأنا قُلت لها: "والله أنا أنا ما أعرفش، يعني أنا معتمد عليكِ أنتِ." <giggles>
إمم. يا لهوي! <laughs> طبعًا. إمم. أنا زيي زيِّك. <laughs> أنا زيي زيِّك، حرام عليكِ <laughs>
آه والله، قُلت لها: "بسم الله ما شاء الله أنتِ لابسة نضّارة، يعني باين عليكِ كنتِ بتذاكري كويس في الكلية، ده أنا معتمد عليكِ أنتِ. ف <chuckles> ده أنا معتمد عليكِ أنتِ، أنتِ جايه تعتمدي عليَّ أنا؟" <giggles> بس بس قبل ما أمشي لبّستهم كلّهم في بعض، يعني بلّغت المدير وعملت رُحت م الإدارة بتاعة المستشفى أو الإدارة بتاعة المحافظة، قُلت لهم: "الدكاترة على فكرة بيسيبونا إحنا دكاترة امتياز، بيسيبونا في الاستقبال وهُم يرُوحوا العيادات بتاعتهم، عشان يعملوا فلوس." فلبّستهم كلّهم في بعض، قبل ما أمشي. <giggles>
أ أنتِ شكلِك مُريحة. <laughs> آه. بجد؟ آه. أوه، يا لهوي! طَب و طب وفكرك حصل حصل أي تغيير بقى أمّا أنت عملت كده والّا؟
ما أنا كنت سِبتها بقى، ما أنا كنت عملت الخطوة دي في الآخر خالص، عشان إيه، اللي هو اضرب وامشي.
بالضبط. إمم، اهم.
ما خلاص ما حدش مني تاني. بس عشان في مصلحة الناس في الاستقبال دكاترة دكاترة امتياز صغيّرين، لسّه ما لهمش خبرة، فهمتِ قصدي؟ فإزاي يعني يسيبوا الدكاترة الكبيرة ديّة ترُوح تشتغل في عياداتها ويسيبوا الاس عشان كده تلاقي على طول في مصر مشاكل في موضوع الاستقبال وكذا، وكذا، وكذا، الدكاترة الكبار بيرُوحوا في عياداتهم عشان يعملوا فلوس، ويسيبوا يا عيني الدكاترة الصغيّرة بقى في الاستقبال، يطِّحنوا بقى من المرضى.
آه. إمم. إمم. آه. آه، يسيبوهم ي بالضبط يتعلّموا على المرضى بتاعتهم.